Ta, böyle, üçüncü çok küçükken, böyle, beni, ablam sevdirmişti, aaa, rock, metal müziğe. Eee, o, bana, böyle, bir tane zincir hediye etmişti, almıştı beraber almaya gitmiştik hatta. Böyle, pantolonun yan tarafına takılan zincirler olur ya.
A! Hı hı. Evet, evet.
O, hâlâ durur bende ve böyle, hani, ııı, şeyler, nesilden nesile aktarılan yüzükler ya da kolyeler olur ya, böyle, ailelerin, galiba benim için o, o zincir sanırım, yani. Hani, ben de muhtemelen, onun 1 tane çocuğu var. Aaa, onun çocuğuna vereceğim sanırım. O d aaa, benim, aaa, yaş kaç yaşındaydım? 10 yaşında bana hediye etmişti. Ben de, onun çocuğu 10 yaşına gelince, muhtemelen o zinciri, ona hediye edeceğim, böyle devir daim gibi.
Evet. Ya, ne güzel. Ya. Hıh. Ne güzel! Aslında, ablan, sana çok güzel bir, eee, anı bırakmış, o aldığı zincirle, ve belki de müzik zevkiyle beraber, sen de, eee, bunu diğer nesile taşıyacaksın. Ne kadar güzel bir aile geleneği başlatmışsınız aslında bilmeden, ve aslında, ne kadar da, eee, böyle, etkileyici bir aile geleneği, hani, böyle, insanlar tespih falan gösteriyorlar bana, amcamdan kaldı diye. Senin yeğenin, böyle, gerçekten zincir gösterecek, çok güzel. Eee, etkileyici. Peki hah, buyur.
Aaa, işte Evet. Olabilir. Hatta hı hı. Aaa, o, şeyde gene ablamla ilgili, gene bir konser anısı geldi. Çok kısa, onu da anlatabilirim, arzu edersen. Aaa, o, böyle, hatta, benim rock müziği sevmeme vs. etkili olan şey birazcık şuydu: Ablam, bana, işte, o zinciri almıştı, hatta böyle, kendi küpelerinden bir tanesini, böyle, ucunu kırıp, onu bana sahte küpe de yapmıştı. Böyle, çünkü o da, böyle, lisedeydi o zaman ve galiba, aaa, bir müzik grubu olan bir çocuktan hoşlanıyordu. Aaa, onun işte konserine gidecekti ve sanırım beni de götürdü, yani, aaa, ailemden izin almak için mi beni de götürdü, hiç bilmiyorum. Imm, ama benimle beraber gitmek istedi. <chuckles> İşte, b böyle, beni şey yaptı, bir tane, işte, aaa, gömleği, işte, ilk defa içime tişört, üstüme, işte, çizgili bir gömlek. Aaa, o, işte, o zinciri taktı, küpe taktı. Saçlarıma, böyle, ilk defa jöle sürüp, böyle onları, artık o zamanın, aaa, o zamanın böyle tarzına göre yaptı, böyle ve ilk defa böyle, güzel oldum iş böyle iy iyi hissettim, yani, kendimi, farklı hissettim.
A, tabii ki. Çok isterim. I hı. A! Ya. Hı hı. A! Süper. <chuckles> Hı hı. I hı. Hı hı. Vay! Hı hı. Ya, ne güzel.
Beni, işte, o konsere götürmüştü. Orada, işte, arkadaşları falan, beni çok ilginç buldu, böyle, çok, aaa, o grup da çok güzeldi çaldıkları, aaa, müzikler falan.
I hı. Ne güzel. Hı hı.
Bu, böyle bir anım vardı. Tekrar, işte
Çok güzel. Çok güzel aslında, ablanın seni dâhil etmesi bu tarz sevdiği şeylere. Yıllar geçse de, sende de, böyle, çok güzel anılar oluyor. E, başka?
Hı hı.

Ya hepsi erkek değildi bu arada, böyle çok şaşırtıcı bir şekilde, ııı, böyle %30-40´lık bir kadın grubu vardı ve dediğin do doğruydu. Evet, yani daha dengeli bir oran vardı metal müziğe göre. Hani ben zaten böyle 1.90´ım. Benden daha uzun ve böyle bayağı kalıplı insanlar vardı, dediğin sahnedeki, şey, aklına gelen i tipler vardı yani böyle. Çok abiler. Eee, böyle wall of death ve pogo denilen 2 tane, eee, etkinlik yapıyorlar bu konserlerde.
A, bayağı güzel bir oran. Vay! Bu, böyle birbirlerine, hani duvar gibi oluşturup, ondan sonra karşıdan, hani böyle, ortada bir boşluk oluşturuyorlar, sonra, 2 duvar birbirine karşı, 2 duvar demeyeyim de, 2 sıra insan, bir sürü insan, eee, ikiye bölünmüş insanlar birbirine doğru koşturup orada çarpışıyorlar. Yakın zamanda ö ölüm haberleri falan çıktı, ondan bahsediyorsun değil mi? Çok tehlikeli çünkü söylediğin şey. Eee, dövüş kulübü gibi. Çok merak ettim. Anlatabilir misin?
Hı hı. Aynen. <chuckles> Hiç, hiç tabii hiç ölen görmedim, yani çok da aslında zararlı olduğunu düşünmüyorum. Eee, şimdi onu da başka, eee, bir şekilde anlatırım. Bu şeye benzedi birazcık. Hani, eee, önceden Türkiye'de şeyler vardı, işte, satanist Arif, eee, işte, babasını bıçakladı falan ya da kedisini öldürdü. Ya, tamamen, şey böyle, eee, uydurma haberler, böyle halkı yanıltmak için ama ama olmuş olabilir tabii, yani sonuçta adrenalin çok yüksek falan. İşte, eee, bu wall of death'te 2 grup, eee, ayrılıyor, işte, aaa, saymaya başlıyor solist de. İşte, bir iki üç dört diye. Bu olduğunda, işte 2 grup birbirine karşı koşmaya başlıyor ve çarpışıyorlar, birbirini ittiriyorlar yani. Daha sonra ama, ııı, bunu yaparken ya bu belki Türkiye'de birazcık ya da nasıl söyleyeyim, bu kültürü tam olarak bilmeyen bir ülkedeki, eee, metal müzik s aaa seyircisi birbirine gerçekten zarar verebilir bilinçli olmazsa ama bilin bilinçli metal müzik, eee, seyircisinde, burada a amaç şey değil, zarar vermek değil, zaten herkes omzuyla veya böyle yumuşak bölgeleriyle birbirini ittirmeye çalışıyor. Hani, amaç orada yumruk atmak değil.
<chuckles> Yok artık, evet evet. <chuckles> Şehir efsanesi. Hı hı. Evet. Hı hı. Of! E? Evet, kontrolsüz bir güç var. Hıı. Anladım.